กินแต่เนื้อสัตว์ กินแต่โปรตีน งด แป้ง เออ
อา Carb เหรอคะ กิน Carb เหรอคะ? ใช่ไหมเอ่ย มันใช้คำว่าอะไร? <chuckles>
อือ เขาเรียกว่าอะไร อือ เดี๋ยวนึกก่อนนะ เออ เขา อ จำไม่ได้คือ คือมันจะเน้นโปรตีนเลย งด งด แป้งไม่กินแป้งเลย ซึ่งหมวกอะ ก็เคยลอง 2 คือทำ IF อ่า ทำแบบ 2 วิธีนี้อะ หมวกเคยลอง แต่มันไม่เวิร์กสำหรับ หมวก เพราะว่าอะไร รู้ไหม เพราะว่าหมวกเนี่ยทำงานเป็น เป็นกะ แล้วการ ทำ IF กับการที่เลือกกินแค่ โปรตีนเนี่ย มันทำให้ระบบย่อยอาหารของหมวกเนี่ยรวนไปหมดเลยค่ะ แล้วมันส่ง ผล
ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม อา อ๋อ งั้นก็อย่า อย่าฝืนเลยค่ะ แบบว่าก็ต้องแบบเอาเท่าที่ไหวนะคะ
ใช่ อืม ก็เท่าที่ไหว หมวกก็เลยเลิกทำ เพราะมันส่งผลต่ออารมณ์ของหมวก คือ หมวก คนรอบข้างหมวกอะบอกว่า "ทำไมช่วงนี้เธอวีนจังเลยอะ ทำไมช่วง นี้เธอ เหวี่ยงจังเลย" หมวกก็เลย ตอนแรกหมวกไม่รู้ตัว หมวกก็เลยลองมาทบทวนตัวเองดูว่า เออ มันเกิดอะไรขึ้น กับตัวเรา
ค่ะ อืม ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา
ก็เลยมาค้นพบว่า เรา น่าจะขาดสารอาหาร แล้วก็การทำ IF เนี่ยมันกิน มันอด อดแบบเป็นระยะเวลายาว นาน แล้วมันไม่เหมาะกับ เรา หมวกก็เลยเลิกทำเลยค่ะ ตอนนี้ก็เลยหันมาคำนวณแคลอรีค่ะ คุณบ้าน
ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม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
คือกินอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ เลยนะ แต่ว่าเรา ต้องควบคุมแคลอรี ใน ในการที่เราจะต้องได้รับต่อวันน่ะค่ะคุณบ้าน มันก็จะ มีวิธีการ เออ มีวิธีการคิดอยู่เอาน้ำหนักตัวคูณนู่นคูณนี่ อะไรอย่างนี้ ให้ได้แคลอรี่ต่อวันที่เราจะได้ รับ อืม ทีนี้พอคุมแคลเสร็จปุ๊บ เราก็มาเพิ่มโปรตีนค่ะ เพราะว่าตัว โปรตีนอะ มันก็จะเป็นตัวเร่งเผาผลาญให้มัน Maintain กล้ามเนื้อให้มันอยู่ คงอยู่ในสภาพร่างกายเรา อืม ใช่ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ดีค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ดีค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม ดี ๆ ค่ะ ส่วนตัวบ้านเองอะ คือน้ำหนักอะ ไม่ได้เกินค่า BMI นะคะ แต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ได้แบบกล้ามเนื้อเยอะอะค่ะ คือแบบเป็นไขมัน อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเทียบกับ ช่วง เอ่อ เรียนมหาลัยอะค่ะ ขึ้นมา 10 โลแล้วค่ะ แต่ก็ยัง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะ
อา อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ

อ๋อ ค่ะ
คือ คือตอนแรกอะจะผอม ผอมอะค่ะ ตอนนี้ก็ ก็ อ้วนเลยอะ ค่ะ แต่ว่าก็ ก็นั่นแหละค่ะ อย่างเราจะ อาจจะแบบว่าเน้นสร้างกล้ามเนื้อมากกว่านะคะ
อืม ๆ อืม อืม ใช่ ๆ จริง ก็ถ้าเน้นสร้างกล้ามเนื้อ ก็อย่างที่หมวกทำอยู่ ก็ ก็นั่นแหละ คุมแคลอรีแล้วก็เพิ่มโปรตีนขึ้นมา ด้วย ด้วยความที่แบบต้อง ต้องบอกตรง ๆ ว่าหมวกก็เข้าเลข 3 ต้น ๆ ต้องยอมรับเลยว่าระบบเผาผลาญน่ะมันยาก มัน มันแบบ <tsk> มันเสื่อมลงกว่าตอนที่เราแบบยัง วัย วัยเลข 2
ค่ะ อืม อา อือ อา อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ
แล้วมันลงค่อนข้างยากค่ะคุณบ้าน ไม่แน่ใจว่าคุณบ้านแบบ มีประสบการณ์แบบนี้ไหม? อืม
อืม ใช่ ๆ ๆ บ้านมีจุด เปลี่ยนค่ะ ก็คือตอนนั้นน่ะ ก็คืออยู่ มหาลัย นะคะ ประมาณปี ปี 4 อะค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะมันก็ ระบบเผาผลาญมันก็อาจจะไม่ค่อยต่างจากปี ปีที่เราเรียนปี 1 ปี 2 อะไรเงี้ย แต่ว่า คือจุดเปลี่ยนก็คือมัน มันเป็นหลาย ปัจจัยรวมกันค่ะ สำหรับบ้านเองอะก็คือข้อที่ 1 นะคะ เปลี่ยนฮอร์โมน คือบ้านน่ะใช้ฮอร์โมน ใช่ไหมคะ ตอนแรกกินยอ ยาคุม อ่า พอตอนหลังอะใช้เป็นฮอร์โมนแบบฮอร์โมนเลยอะค่ะ ใช่ ค่ะ แบบว่า ต้าน ฮอร์โมนเพศชาย ลดฮอร์โมนเพศหญิง อะไรอย่างเงี้ย เอ๊ย ต้านฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง ใช่ค่ะ พอเปลี่ยนฮอร์โมนปุ๊บ น้ำหนักมันจะขึ้นนะคะ แล้วก็
อือ อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม ๆ อืม ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อืม อ๋อ ค่ะ ๆ
ข้อที่ 2 คือ เอ่อ อยู่ต่างประเทศค่ะ อยู่
อืม อา
ใช่ อยู่แคนาดา ก็เลย portion อาหารน่ะใหญ่ ก็คือตอนแรกเราไปอะ ตอนแรกเราหนัก 58 ใช่ไหมคะ แต่เราสูง เราสูง 175 ใช่ ก็คือเรารู้สึกว่า การกินอาหารน่ะ มัน โอ้โฮ มันจุกจังเลยแบบข้าวจานหนึ่ง อะไรเงี้ย มันใหญ่มาก คือมันสามารถกินได้แบบ 2 มื้อ อะไรเงี้ย พอเรากินไปกินมาค่ะ เราเริ่มชิน
อ๋อ เออ ใช่ อะฮะ ค่ะ อือ อือ อา โอ้โฮ จริง อา เออ อืม
ค่ะ ก็คือภายใน 6 เดือ เอ่อ ภายใน 5 เดือนน่ะค่ะ น้ำหนักขึ้นมา หก โล ปึ้ง เลย ใช่ จาก ห้าสิบแปด เป็น 64 เลย ขึ้นเยอะนะคะ
อืม อืม โอ้โฮ อืม อืม ๆ ๆ อา ย้ง อืม แล้วทำ ยังไง คะ ตอนนั้น?
ค่ะ เอ่อ ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ แล้วช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงโควิดด้วย กักตัว เดินน้อย อะไรน้อย อยู่แต่บ้าน ก็คือหลายปัจจัยเนี่ยรวมกัน น้ำหนักก็เลยขึ้น เด้งเลย ใช่ ค่ะ
อืม อืม อืม อืม อ๋อ แล้ว แล้ว ณ ตอนนี้น้ำหนักยัง ยังคงที่ไหมคะ หรือว่ามันลดลงแล้ว?